Olá, eh, tô aqui hoje pra desabafar um pouquinho com você e e te <clicks tongue> contar uma situação que a gente vive sempre, né, e que deixa a gente assim muito, muito chateado.
Ah, eu imagino. Olha, de qualquer forma, eu me coloco à disposição, fico fica disponi fica à vontade pra falar. O que que está acontecendo?
Então, vamos lá! Eh, eu me mudei para os Estados Unidos já faz 2 anos, né, e a gente veio para cá por conta do sonho do meu filho, pe eh, o objetivo dele de entrar no Exército, né, seguir uma carreira militar.
Ok. Hum. Ai, que bacana! Então, seu filho, ele se alistou no Exército nos Estados Unidos, é isso?
Não, a gente está em processo de Green Card, né, e ele ainda tem 16 anos. Então, a gente veio mesmo pra ele fazer o high school e ele faz um programa militar ligado ao high school pra mes me ele sentir, né, se isso ele
Ok, certo. Hum. Hum. Ai, que bacana, muito bom, uhum, ok.
é o que ele quer mesmo, enfim. E aí, o que que acontece, né, a gente tem uma família muito grande, muito unida no Brasil. Eh, a gente rece sempre recebe as pessoas aqui, eh, nós, enfim. Mas a gente tem um hábito, eh, que a gente cultiv começou a cultivar desde o ano passado, né, a gente sempre saiu muito juntos, porque os meus primos, eles são pessoas muito com idades muito próximas às no à nossa, né. Nós fomos criados como irmãos.
Uhum. Uhum. Hum. E eles moram também nos Estados Unidos, assim como você?
Todos no Brasil, só eu e o meu marido que moramos aqui, meu marido e meu filho.
Ah, certo.
E aí, é a assim, a gente sempre saiu muito no Brasil, a gente sempre foi muito unido e, desde que a gente chegou aqui, a gente desenvolveu um hábito, que é en um encontro virtual, né, eh, começou todo mês assim, cada um com su sua tacinha de vinho na mão, com o seu queijinho e e e a gente fazia a call, né, a videocall, como se fosse um encontro mesmo, sabe, a gente se via, muito legal.
Ai, que bacana, uhum, uhum, certo. Isso aí foi pra manter ali, a proximidade, né, de certa forma, está presente. Uhum.
É, exato, né, pra a gente pra gente não se sentir tão sozinho também, porque, eh, a gente f tá aqui só nós 3 né?
E o que que acontece? Começaram, né, a surgir nesses nesses encontros, sempre assim, uma crítica sobre as nossas escolhas, né, sobre as nossas decisões e tal. Então assim, sempre começava, né, a o papo, eh, sobre o o o que um estava fazendo, o que tinha acontecido com o outro e, no final, assim: "Ai, você viu o que aconteceu, né? O Trump botou um monte de gente dentro do avião" começava assim. Isso é só um exemplo, tá.
Uhum. Uhum. Hum, entendi. Então para você, eh, então só para eu entender, eh, sua família começou a relatar acontecimentos no nos Es dos Estados Unidos como, eh, até uma, eh um uma não sei, um pensamento negativo, né, ruim sobre vocês, de certa forma.
É, e e começava assim, né, começava assim, e aí a gente falava: "Não, mas espera um pouquinho, né, assim, o que ele fez, eh, na nossa opinião, está certo", porque assim, eu eu eu investi muito dinheiro para estar aqui, né, eu venho de for vim de forma legal, eu fiz todo um processo, e e eu não posso ser colocada no mesmo balaio que uma pessoa que pulou o muro, né
E sim. Ok. Claro, uhum, super justo.
enfim: "E o que você está falando não se aplica a mim, então", né, mas, enfim, não não é só sobre isso, né. O a questão é crítica sobre uma decisão que eu e o meu marido tomamos em conjunto, em prol do futuro do meu filho. E isso é uma decisão que s que diz respeito à minha família.
Certo. OK. Com certeza, uhum.
Então, assim, todos os encontros, hã, sem exceção, tá? Ele e e eles, ah, migravam pra al algo do tema.
Uhum. O que deveria ter sido algo bacana, né, que vocês deveriam estar ali, se reunindo, até mesmo positivamente, em relação à sua decisão, que o seu marido gerou confli é, situações desagradáveis pra você.
E É, e e, assim, é a falta de respeito também sobre uma decisão que a gente tomou, né, que, assim, não tem como voltar atrás. Mas a a a questão é assim: o que que aconteceu? Hoje eu consigo hoje eu converso com eles muito pouco
Ai, imagino. Uhum. Certo.
porque a coisa foi ficando, foi escalando, foi escalando, foi escalando e, assim, a gente tomou a decisão de se afastar um pouco
Olha só, uhum.
não é de todos, tá? A gente a gente evita assim algumas
Eram eram quantos, você tem noção, assim, de quantos desse ciclo que você tinha de a de primos e reuniões?
Como eu não entendi a sua pergunta.
Eram quantos que você se reunia nessas reuniões virtuais? Você lembra assim? Sim, sim, quantos primos, né, que são primos, eram só primos ou amigos também?
Quantas pessoas? Ah, quantos eh. Não, primos e amigos também, que que que que são do mesmo círculo, né. Ah, umas 10 pessoas, não muito, 12 pessoas, tipo, 6 casais, né, 6 casais.
Ok. Ah, ok. Certo. Ah, joia. Uhum.
Hã, mas, assim, o que que acontece, né, a gente meio que c acabou se afastando um pouco, né. Agora, por exemplo, esses encontros, eles são mais, assim, aniversário de um, eh eh, Natal, Páscoa, na datas, entendeu? O que antes era uma coisa é é é engraçado, né, no grupo da família, a gente sempre falava assim: "Ah, vamos se encontrar hoje?", como se a gente tivesse ido num barzinho, sabe.
Uhum. Entendi. Uhum, certo.
Mas hoje não tem mais isso, porque a gente evita, eh, até por conta de o que que acontece? Ah, brigar, eh eh eh, se eh, se se Uhum. E o que que acontece? A gente sai magoado, né, porque a gente não quer, assim, que ninguém questione a nossa a nossa decisão. Quem tem que questionar a nossa decisão somos nós.
Vai acabar estragando uma relação, né, de certa forma. Uhum. Uhum. É verdade. É verdade. Uhum, uhum.
Né, então a gente fica numa situação, assim, super desagradável, sabe.
Imagino. Em algum momento, isso afetou a sua a su a escolha que vocês tomaram? Em algum momento isso, eh, conseguiu ser penetrar na vida de vocês ou não? Uhum.
Com Sim, sim, sim, sim, sim. Eu acho que muitas vezes, né, a gente desligou e aí, teve um dia eu vou te dar um exemplo, teve um dia que eu cheguei para o meu marido, né, a gente, eh, desligou a call e tal. Aí eu fui, acho que fazer alguma coisa e ele foi para o sofá, né, aí eu voltei e falei: "Você tá vendo, eu te disse". E aí ele falou a a gente brigou feio nesse dia, porque ele falou porque ele falou: "Como assim, né?". Eh, é o o que foi falado eu nem lembro qual foi o teor da coisa, mas eu me questionei, entendeu a q é o que você falou, aquilo penetrou na mente e é o come e por um instante eu achei que, eh, sei lá, a decisão que eu tomei foi
Uhum. Certo. Uhum. Olha só. Ok. Entendi. Uhum.
É, sim.
Fez vocês terem dúvida, né, sobre a decisão. Algo que vocês fizeram de forma planejada, algo que vocês fizeram pra um futuro do seu filho. Eh, e aí, olha só que interessante, o quanto que é mesmo sendo pessoas boas, pessoas importantes na vida de vocês, uma energia contrária, ah, e o desrespeito sobre a decisão penetrou na vida e na e na escolha que vocês tomaram, de uma forma ruim. O que deveria ser apoio, o que deveria ser, eh, incentivo, gerou um uma crítica e um desgaste desnecessária, eh hum.
Exatamente. Eh, e deixa eu só comentar como com você uma coisa, eh, e e eu vou te falar são pessoas extremamente queridas, são pessoas extremamente do bem. E eu tenho certeza que, assim, nada é por por maldade, mas é é uma coisa assim. Ah ah, ele pen as pessoas pensam diferente, então elas acham que você tá errada.
Imagino. Uhum, uhum. Uhum. É verdade. Talvez você falou agora uma coisa, eh, eu queria até te fazer uma pergunta, mediante a isso. Será que o fato deles até estarem sentindo saudade, né, têm pessoas que não sabem lidar com a falta, a ausência. E aí é uma forma de criticar uma uma escolha de vocês meio que pra colocar, ali, um um um um pezinho sobre: "Olha, vocês saíram daqui do nosso afeto, do nossa re do nosso apoio e agora estão em um lugar que tem riscos e consequências, mesmo que não caibam pra vocês". Isso diante do que você já relatou que foi feito de forma muito consciente. Mas será que é o jeito deles, né, de expressar saudade ou expressar, ah, pronto, que não cabe, <chuckles> porque é a decisão de vocês, mas o desacordo em relação ao que vocês tomaram seja essa?
Ah, pode ser, pode ser sim, eu acho que sim.
Não não acho que é certo, mas, talvez, eles não saibam lidar, como você disse, não é por maldade, eles estão ali, comentando e estão falando de algo, mas sem nenhum pensamento, às vezes, sobre fazer um mal, né, acho que talvez uma falta de consciência ou de entendimento dos sentimentos deles também.
Não, eu acho que faz sentido o que você falou sim, acho que sim, eu acho que é uma forma de defesa, assim, talvez e e e e uma forma de se preocupar com a achar que, né, que está se preocupando, eh, com a gente, enfim, mas é
Uhum. Uhum, verdade. Errada, é uma defesa errada, é uma forma de de cuidado também errada, porque gera ali, gatilhos desnecessários, eh, você chegou a comentar, em algum momento, com algum deles ou só diminuiu mesmo o contato e e infelizmente
É. É. É Então a eu acho que a agora, pensando bem aqui com você, nesse nosso papo, eu acho que, por exemplo, eu poderia me posicionar sobre isso, porque o que que a gente fez? A gente simplesmente, ah, saiu de cena assim, né, está sempre inventando desculpa
Uhum. OK. Uhum, e sim.
né, mas eu poderia, numa reunião dessa, até deixar o assunto acontecer e falar: "Gente, olha, vamos assim, não tem, né, no turning back, não tem o que fazer, tá tá tudo certo, tá tudo definido, eh, deixa a gente esperar aqui o nosso green card com calma, né, não não tem nada".
E É, você dizer assim: "Olha, vamos colocar energia positiva para que as coisas continuem acontecendo da melhor forma. Eu sei que vocês não querem o nosso mal, mas agora é o momento de a gente segurar de vocês segurarem a nossa mão de uma decisão que a gente tomou e é importante que vocês façam parte disso", assim, transformando com que eles se sintam tão constrangidos em estarem falando naquilo, mas sem precisar ser agressivo, né, sem precisar re é meio que de forma rude rebater esse sentimento. Eu acho que você sentiu aí, o clima, de acordo com o que você está falando. Eu acho que vale a pena em algum momento, vocês voltarem sabe, a ter esse encontro para que não fique essa lacuna de com pessoas tão especiais para vocês.
Exato. Uhum. Não, você tem co você tem toda a razão, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer, até porque, eh, às vezes, eles fazem, né, Inconscientemente, e e como a gente não fala nada, eles nem se tocam, né.
I Uhum, exatamente, nem se toquem, nem imaginam que estão fazendo ali, de repente, não mal, mas estão, eh, trazendo uma energia exatamente, uma energia desnecessária para vocês, né. Então, acho que vale a pena, acho que se você tiver a oportunidade de, ainda esse ano ou não, se não for possível, que seja no próximo, mas que vocês possam resolver isso de da melhor forma.
Gerando ansiedade, né. É, muito obrigada, viu? Olha, você foi incrível e você me deu vários insights aqui e eu queria muito te agradecer o tempo que você esteve me ouvindo. Obrigada, viu.
Eu que agradeço por você ter compartilhado. Espero que essa situação seja resolvida da melhor forma e quando precisar desabafar, eu estou aqui disponível para você sempre e até mais.